Ты знаешь, у меня вот какая ситуация: а, п я сам уже не такой, м, молодой, вот. И смотрю, что моей маме уже вот не так давно исполнилось 70 лет. И это какой-то такой возраст, знаешь, что вот, э, я помню ее прекрасно, когда она молодая, ну чуть ли не, м, хотел сказать, она со мной в клубы ходила. Всё наоборот- я с ней в клубы ходил. Понимаешь, вот такая она была бодрая, веселая. А тут, м, хоть мы и живем в разных странах, вот, но когда мы с ней общаемся по видео, то я вижу, как она сильно постарела. Ну, и то же самое с отцом, кстати, просто, м, с отцом я не так много общаюсь, вот. Но на маму когда смотрю, то понимаю, что вот она превратилась, а, в старушку. И ты знаешь, это очень больно осознавать. Вот, когда Да, вот именно, когда она в памяти такая, м, еще, ну, не знаю, девушка-женщина. А здесь прям бабушка-бабушка. Вот, и я понимаю, что, наверное, вот уже близок, а, м, в какой-то момент такой час, когда нужно ей помогать. Ам, и вроде бы я немножко помогаю там деньгами, но я имею в виду другую помощь, вот прямо, ну, серьезную. Когда вот, ну, ладно, ей 70, но будет там 73, 75. Вот, а она далеко от меня. Меня этот вопрос очень беспокоит, понимаешь? Вот как ты думаешь, вот что, м, с моей стороны, вот что предпринять, что ли? Э, чтобы наперёд, вот какие шаги сделать? Понимаешь? Вот в этом, наверное. Вот это то, что меня беспокоит.
Так. М, а. Интересно. Мгм. Конечно. Мгм. Мгм. Естественно. Мгм. Да, я понимаю тебя. Это действительно очень тяжело. Понимаю, как бы, почему тебе может быть, э, больно видеть, э, как близкий человек стареет и ощущать, что ты не рядом, чтобы поддержать и ее физически. Вот, э. Это какое-то даже, наверно, чувство вот такого, м, бессилия- абсолютно естественно, а, когда родитель далеко. А, вот время и забота- они становятся такими ограниченными ресурсами. A, скажи, пожалуйста, такой уточняющий вопрос, э, чтобы лучше понять ситуацию. Есть ли у тебя возможность периодически приезжать к маме или, э, помогать через других родственников?
Мгм. Да, именно так. Мгм. Да. Мгм. Ты знаешь, м, н нету возможности приезжать, хотя раньше я ездил. Но сейчас из-за каких-то обстоятельств, от меня зависящих, не от меня там, у меня большая семья, и мне трудно. М, это ж не так, что я могу съездить на 2-3 денёчка, так не получается. То есть если я еду, а, из-за того, что т она в другой стране, значит, я должен, ну, к примеру, на 2 недели. А работа, то есть масса всего, что держит, и невозможно вырваться. Поэтому я тоже думал, для неё, м, было бы огромное счастье, если бы И она всегда в каждом разговоре говорит: "Приедь" или "Мы давно не виделись". Ну, вот ты понимаешь. Вот, и я уже думал иначе поступить, чтобы она к нам приехала.
Конечно. Мгм.
Но дело в том, что нужны нужна виза, которую она не может получить. Ну, просто по причине, что сейчас трудно, э, получить в мою страну визу. Для неё это почти неподъемно, э, ходить заниматься, м, документы, ты понимаешь. Поэтому
Да, понимаю.
Нет, я понимаю себе, знаешь, как? Что я даже не могу ей сказать, например, э: "Мам, я приеду через 3 месяца!" или "Подожди полгода". Я я даже этого не могу ей сказать, потому что ничего подобного я не планирую.
Мгм. А, это очень, конечно, м, тяжело, да, когда вот, э, сердце хочет быть рядом, а обстоятельства, каки которые у тебя есть и вот расстояние, они делают это н невозможным. Вот, а, ам, я тебе сочувствую, что у тебя такая вот ситуация и какая-то тревога, и грусть одновременно. Хочется всё-таки облегчить ей жизнь, да, э, и одновременно вот видеть ее, а, счастье, а. Скажи, пожалуйста, какие вот конкретные заботы тебя больше всего тревожат, там, например, повседневный уход, здоровье или бытовые вопросы.
Мгм. Да. Конечно. Здоровье, во-первых. Всё-таки знаешь выскакивают я так она мне рассказывает, в таком возрасте уже появляются, то то заболело, то это, то вдруг она там попала, м, в больницу, но всё нормально, всё обошлось. То есть вот здоровье, к сожалению ты не знаешь что ожидать, понимаешь, когда человек уже в каком-то возрасте, м, ну, не знаю, наверно, после 65 уже вот, м, ты не знаешь, там, завтра проснешься со здоровой головой и и и, там, не знаю, телом, ничего ли не будет болеть или наоборот какие-то проблемы. Вот. Поэтому я бы сказал в первую очередь здоровье. Я, может быть, немножко деньгами ей помогаю и в принципе, ну, нет такого, что она прям вот нуждается-нуждается как бы потихоньку по и потихоньку, знаешь, как все я бы сказал.
Понимаю. Конечно. Так, мгм, а, м, мгм.
Вот. А. Вот вот этого момента что, м, лично она хочет увидеться, и я тоже. Я ее не видел 5 или 6 лет. Вот что-то в серединке между 5 и 6 лет. Это же много, понимаешь?
Да.
Вот, то есть такой вот момент, м, тяжелый. И он действительно, как ты правильно сказала, беспокоит меня. Именно вот момент, что мы не видимся. Я понимаю, что, эм, знаешь, когда, например, я ж для нее ребенок, вот как как мы все для своих родителей, да. И и вот просто увидеться со мной даст ей какое-то здоровье что ли экстра, понимаешь, вот что я имею в виду, вот как-то мне так кажется. Вот вот и как быть всё-таки вот на твой взгляд может быть, м, пытаться делать ей документы, чтобы она ко мне приехала или вырваться всё-таки, вот какое твое мнение?
Мгм. Естественно. Мгм. Мгм. Да, а, конечно, и это, м, такой срок, а, долгий достаточно, 5-6 лет, вот, и желание увидеть маму, это, а, естественно, а. Поэтому внутри такие тоже вот смешанные чувства и радость, э, при мысли о встрече, и тревога из-за вот этих препятствий, а, которые пока мешают, а, а, этому случиться. И, а, конечно, а, для мамы, м, как ты говоришь, что увидеться вот даст ей здоровье, а. То есть, э, действительно, встреча может реально поддержать ее здоровье, вот, и, э, м, это как бы делает, э, этот вопрос еще таким более важным, а. А есть ли у тебя, например, такая, м ты уже пробовал изучать вот, э, м, варианты этих, э, виз для нее и свою поездку продумывать?
Да. Мгм. Мгм. Ну вот, эм, да, по поводу того, чтобы она к нам приехала, я уже думал, ам, это тяжело, но, наверное, возможно. Вот я так, э, понимаю из нашего разговора, что ты всё-таки советуешь, что нам нужно увидеться, да, так или иначе?
Мгм.
И я и да, я вот так на это смотрю, что, наверное, вот если выбирать на весах кто к кому. Понимаешь, потому что у меня большая семья и всем, м, вдруг там лететь на самолете- это очень тяжело вот. То, наверное, скорее, если бы она к нам приехала, и я тогда д остаюсь на работе, никуда не, э, ну, не оставляю, не уезжаю, не оставляю семью. Это было бы проще. Вот, может быть, этим путём пойти, потому что мне ехать туда- я уже тебе объяснил, м, ну, те моменты, которые я смотрю, что трудно, да, трудно было бы делать.
Так. Мгм. Понимаю.
Вот.
Да. Это действительно непросто, да, выбирать между вот твоей поездкой к маме, и её визитом к вам. Э, вот, и и м
Мгм.
Наверно, надо сравнить действительно вот как бы реальные варианты по, а, трудозатратам и удобству. То есть ты у тебя уже есть в голове, а, какое-то представление, да? Ам, то есть как такая таблица, да, поехать к ней, или она к нам. И вот, ам, возможно, м, если ты говорил, что вот тоже ей тяжело бы было бы это всё оформлять. Есть ли такой вариант- бы кто-то ей помог оформить эту визу и, ам, сделать, м, всё, что необходимо?
Мгм. Да. Мгм. М, вот спасибо, что ты это подсказала: мне кажется, что вот этим путем, даже в какой-то степени мне было бы проще. Да, у нас есть там, где она живет, есть еще какие-то мои родственники: там двоюродные, троюродные, ам, се сестра и брат тоже. Вот. Может быть, хорошая идея, чтобы они помогли со своей стороны, ну потому что маме трудно опять-таки куда-то поехать, какие-то документы оформить, вот эту всю часть, юридическую. Вот. Может быть, я поговорю с ними, потому что вот ты права, может быть, вот действительно это решение, чтобы они со своей стороны за нее максимально, ну, что можно, делали, а я со своей стороны всё, что от меня, скажем, требуется. Или советы какие-то, ну, как минимум, конечно, советы ам, дам, чтобы эту ситуацию именно разрешить, чтобы она к нам приехала.
Конечно. Мгм. Мгм. Да, действительно, ам, м, то есть я думаю, что ты мыслишь в правильном направлении, то есть там, например, а, а, твой родственник, а, какой-то брат, там может взять на себя какую-то бирю бюрократическую часть, да, а ты, а, там организацию поездки, подготовку мамы, там эмоциональную поддержку, вот, э. И пока вот, э, идет, э, это всё оформление, виза, да возможно, а, продолжать параллельно поддерживать связь с мамой, вот. Они, какой-то, наверно, тоже помогают ей снизить тревогу, и поддерживать вот её эмоциональное здоровье.
Мгм. Да. Мгм. Да. Мгм. Я понял. Да, всё, я принял это к сведению, это, мне кажется, очень хороший ты мне совет даешь сейчас. Вот, и я думаю что я этим путем и пойду.
Да, я думаю вот, э, как бы, э, н вот эти пути, а они им помогут облегчить процесс. Сделать, э, встречу всё-таки возможной, а, вот, и с родственниками, оформление станет таким менее стрессовым что ли, и можно приблизиться к этой долгожданной встрече.
Мгм. Мгм. Да, согласен, согласен. Потому что ты видишь, я никак не мог понять, как правильнее сделать, но вот щас, а, в нашем разговоре, я вдруг вот увидел, как, ам, знаешь, как картинку перед глазами, что правильней именно, м, её сюда. И тем более, если я работаю со своей стороны и, ну, более не менее молодые наши родственники оттуда помогают ей, то в общем-то вот так там втроем-вчетвером мы можем решить этот вопрос. Получается, м, неважно, там, кто-то сделает немножко больше, кто-то меньше, но это не будет всё на ней, правильно?
Мгм. Да, ты очень заботлив и внимательный, это достойно, а, уважения и восхищения.
Спасибо тебе огромное за совет, ты мне очень помогла!
Пожалуйста, удачи.
Хорошо, пока!